آه، مقتنع بالضبط، أنا اللي كاره العالم، آآ، ليها حاجات كتير طبعًا شاركِت معايا في إيه، في تطوري، في ال
آه، امم. يعني أنت بالنسبة لك العيلة، آآ، كانت بت بتدعّمك أكتر ما كانت بتعيقك، يعني ما كانش في منهم آآ إعاقة ليك أو تأخير في حاجة، أنت كانوا بيدعموك وكانوا واقفين في ضهرك زي ما بيقولوا.
أيوه الصراحة، هوالاعتراف بالحق فضيلة طبعًا، يعني هُم آآ ما قصروش في أي حاجة، هُم إدوني كلّ الأدوات ال المتاحة للنمو والتطور، كلّ حاجة.
آه. طَب احكِ لي موقف، آآ، مريت بيه كده وحسيت فعلًا إن هُم دعْم في ضهرك كده وإن هُم ساندينك.
آآ، كان دايمًا هو ال الاهتمام الدراسي، يعني طبعًا كلّ واحد فينا كان بيبقى ليه م آآ نقط ضعف في مواد معيّنة والحاجات دي كلّها، آآ ك دايمًا كنت بافتكر إن أنا ممتن ليهم إن هُم ك اكتشفوا إن أنا عندي ن نقاط ضعف في الرياضيات وفي الحساب والحاجات دي، آآ، كانوش بقى يعني اكتشفت لمّا كبرت إنه اشتغلوا عليها كويس أكنهم مثلًا آآ مثلًا Professor في في جامعة وبدأ يكتشف الغلط، وبدأ يشتغل عليه، لأ، ما رغم إن هُم برضه مش متعلمين جامد، هُم متعلمين وكلّ حاجة، إلا إن همُ بدأوا يكتشفوا إن أنا عندي نقاط ضعف آآ في مادة الرياضيات، فبالتالي آآ إدوني بقى فيها درس و2 ووالدتي كانت بتشتغل معايا بالساعات وأنا صغيّر، عشان
امم. آه. امم. امم. آه. الله! آه تشجيع و آه، آه.
آه حاجة، ما كانتش كان عندها صبر إنها تفضل معايا كده لغاية مثلًا لحد الساعة 00:00 بالليل وكلّهم نايمين من 4 ساعات، عشان أنا أخل أكون مخلَّص واجبي وفاهمه، مش مجرّد إن أنا خلاص، فدي بت طبعًا الحاجات دي أثّرت عليَّ لمّا كبرت، بقي لقيت نفْسي آآ باجيب درجات حلوة جدًا في مواد كتير، في ال قصدي في مواد الرياضيات، وأنا في نفْس الوقت عندي فيها نقطة ضعف، فخ يعني إلى ح
امم. امم. واتغيّرت فعلًا، يعني اتغيّرت، آه.
آه، آه ده موقف ده موقف بصراحة يُحسب لهم يعني كتير، و وبرضه الإنغلاق ده، أنا باشكرهم على حتّة الإنغلاق اللي في الأول دي، اللي هي آه، لو أنا كنت نزلت شوية برّه، كان حواليّا بصراحة بيئة مش كويسة في المكان اللي إحنا ساكنين فيه، فده كان
امم. آه. خاصةً الفترة اللي أنت بتقول عليها الطفولة وفترة المراهقة كمان، فده كان آه، كان تأثيره كويس بالنسبة لك، يعني أنت، آآ، أما كبرت فعرفت قد إيه كان مهم يعني.
آه.

آه، ك كنت كارهُه، كنت كارهُه وأنا صغيّر يعني إيه كن مش عايز أخرُ يعني مثلًا عايز أ عايز أنزل، لأ، ما أنتش نازل، يعني إيه، مش كده الكلام مش عارف إيه، لأ، ليك مرّه بس أو مرّتين تنزِل في الأسبوع. آمم واحدة، واحدة وكان بقى الحاج بقى و والدي ووالدتي برضه، كان كانوا يبدأوا يراقبوا مثلًا أصحابي، بيصاحب مين؟ بيمشي مع مين؟ الحاجات دي بدون بدون ما يضايقني، آه، أو بد
إمم. إمم. آه. آه، آه.
لك لكن في نَفْس الوقت كان برضه، كان يعني إيه، كان بيحاول قَدر إمكانُه إنه يتحكّم ي إن هو يخلّي في ناس كويسة حواليّا وكده، والحمد لله إلى حدٍ ما نَجح الأمر يعني.
جميل، يعني دَعم دَعم وتشجيع جميل جدًا، طيب، لو سألتك عن ال الصُحبة بقى، يعني الصحاب آآ، في في يعني تأثيرهم عليك، يا ترى فادَك وكان كويس بالنسبة لك، والَّا كان في تأثير سلبي من ناحية الصحاب، ما ساعدكش على إنّك تبقى فيه يعني تطوير أو حاجة؟ لو في موقِف لده قُل لي لو في موقِف لده قُل لي.
آآ، طبعًا تمام، آآ طبعًا الصُحبة آآ، أو الصحاب عامةً هم كانوا بقى الإيه هم ال ال الكفّة التانية، الكفّة اللي هي بتحاول ت ت تورّيك ال إيه، آآ، تورّيك الدنيا شوية من ناحية ال إيه، ناحية الألعاب، ده في حاجة اسمها كورة، ده في حاجة اسمها كذا، الحاجات دي كُلّها. أنا ليّا من مثلًا آآ، وأنا في ال وأنا في الإعدادي وفي الثانوي
إمم. أكيد، آه. إمم.
آمم آآ، طبعًا مرّيت بفترة صُحوبية مع ناس مش كويسة عادي، ومرّيت برضه مع ناس كويسة. آآ، لو
ياه! إمم.

آه طبعًا، هُم بصراحة
آه، وصحابك آآ، ساعدوك فعلًا إن أنت تتغير للأحسن، والّا كان مش أوي يعني؟
آه، لأ الصراحة، غيّروني للأحسن حاجات كتير، وعلى الأقل م هُم حمسوني أو حفزوني للأحسن، آآ كتير جدًا يعني، آآ وبصراحة دورهم آه، دورهم كبير لحد دلوقتي كمان، يعني الواحد دلوقتي لمّا بي يعني بينغلق أو بيزهق من ال المجتمع بتاع الSocial Media أو بيزهق مثلًا من الشُّغل الكتير أ بقى والمذاكرة والحاجات دي، بيبقى هُم المُتنفس يعني، وبصراحة أدّوا دورهم وزيادة يعني.
امم. امم. <sniffs> آه. آه، آه، هي طبعًا الأصدقاء يعني حاجة مُهمة طبعًا، زي ما العيلة حاجة مُهمة، فالأصدقاء حاجة مُهمة، ف بس المُهم أكتر إن يكونوا سبب ل للدفع لشيء كويس، أو للتغيير لحاجة كويسة، و فده بالنسبة لك يعني آآ، كان باين أوي في حياتك، أو في مراحل حياتك، بالنسبة لعيلتك وبالنسبة لصحابك، طب أنت إزاي كنت بتقدر تخلّي في حدود كده مع يعني ما سواء مع العيلة أو مع صحابك بتخلّيك إن أنت توازن بين إن أنت رأيك وشخصيتك، وشيء أنت عايز تعمله، وبين إن هم بيقولوا لك لأ، ده كده الصح، ده كده يعني المفروض تعمل كده، والمفروض ما تعملش، بتعملها إزاي؟
يعني هو طبعًا آآ، أعتقد إن كذا حد في فترة المُراهقة بتاعته، كان بيعاني من حاجة زي دي، إن هو بقى يبدأ بنسميها مرحلة التمرُد، أو مرحلة مث آآ بدأ خلاص إن هو بقى شخص مُستقل، آمم كانت دايمًا عندي مشكلة إن ال الوالد والوالدة كانوا بيشوفونا آآ لسه طفل، أنت لسه طفل، مهما كبرت ومهما الحاجات دي، لغاية ما ال ال الوالد بدأ ياخُد بالُه، على سن المُراهقة كده، وبدأ يقول لي: "لأ"، مثلًا آجي أسألُه على حاجة مثلًا في قرار مُعيّن، يقول لي: "ما ليش دعوة، خُد أنت القرار، شوف أنت هتختار إيه"، آآ كذا مَرّة يعني، حتّى في مواضيع مُهمة، كان يقول لي: "لأ، خُد أنت القرار، ادرس أنت وشوف هيحصل معاك إيه، وحتى لو حصل معاك حاجة وحشة أنا معاك أهو، بس خُد أنت القرار، أنت اللي تاخدُه"، آآ دي بصراحة بدأت بقي ت إيه، بدأ يظهر لي إحساس اللي هو إيه ده، ده أنا ده أنا راجل بقى لوحدي و
آه، إمم. آه. آه. امم. امم. آه، لازم أقف بقى مع نَفسي، وآخُد القرار، أنا أتحمل بقى، امم.
تمام، بقى ده في بقى ده كده إحنا محتاجين نبني َنفسنا بقى، ده إحنا محتاجين نطوَّر نَفسنا، ده إحنا ده أنا ممكن أفكر بقى في كُلِّيتي، ده أنا ممكن مثلًا أدوّر على شُغل من دلوقتي، كلام من ده كُلّه، أبدأ أحضّر مثلًا لسفر أو أبدأ أحضّر لحاجة، مش آآ مش مُجرد إن معانا بقى إيه العيلة هتساعدك وخلاص، تساعدك كُلّ في الفلوس موجودة، لأ ما فيش الكلام ده، آآ ه ساعد نَفسك في الأول، بعد كده م محتاج مساعدة وهُم عايزين ي يساعدوك عادي، آآ ده بالن
امم. امم. جميل جدًا، آه،
آآ أصحاب بقى، طبعًا كان يعني كان في تخبُطات في الأول مع كُلّ الأشخاص، حتى الحلوين والكويسين، لإن كُلّ واحد ما بقاش عارف حدود التاني واصلة لفين.
امم، امم.

آه الحمد لله، هم بدؤوا ياخدوا بالهم ودي نعمة من ربِّنا لوحدها يعني، خدوا بالهم من أي ضغط ولا مصادمات و وبدؤوا يتجنّبوا حاجة زي دي. ف فدي أصبحت يعني إلى حدٍ ما حاجة كويسة جدًا بالنسبة لي.
إمم. إمم. جميل، طَب بالنسبة يعني ال الدور في الأسرة إن مثلًا آآ، الكبير و ولازم ي ي يشرح كل حاجة ويفهّم ويتعامل بذكاء من غير ما يعمل طبعًا مشاكل في العيلة أو يعمل قَطْع في العلاقة، مرّيت بالموقف ده؟
آآ، يعني آه، مرّيت بيهم كذا مرّة، يعني دايمًا بيبقى مثلًا لو في خناقة في البيت أو حاجة، بتحاول في إيه بقى، يعني زي ما نقول كده، يتدحلب بين الطرفين عشان يإيه، يهدّي ده شوية و ويجيب ده شوية و ويحاول يإيه، يوفَّق الأمور.
إمم. جميل، برافو عليك، آه.
أمّا يحصل زعل أو حاجة. والحقيقة ساعات بانجح في حاجة زي دي وساعات مش بانجح في حاجة زي دي. آآ هو أنا مش الكبير، لكن برضه إيه، آآ إلى حدٍ ما يعتبر برضه أنا اللي إيه، ليّا إلى حدٍ ما آآ، قرار شوية أو ليّا مثلًا نفوذ شوية في حاجة بسيطة زي دي، آآ، غير كده آه، غير كده ال ال اللي أكبر منّي مش بيقدر يعني، إن هو ي ي أو ما ما عندوش قدرة التحمُّل إن هو يستحمل بقى الإيه، الغلطان والإيه، والمغلوط في
إمم. إمم. آه. آه، آه، ما بيقدرش يدير الحوار أو ي ي يتحكِّم في ال في المواقِف اللي قُدّامه.
أيوه، بالضبط. ف آه، إلى حدٍ ما أنا باعرف أقوم بالدور ده، بس ساعات بتنجح وساعات ما بتنجحش يعني و وأهي كده.
إمم. إمم. طَب إيه إيه نصيحتك ل لحد آآ، عايز يطوّر من نَفْسه بس محتار يعني أو حتّة إنه هو يتغيّر وفي ضَغْط عيلة عليه أو خايف من صحابه إن هم يختلفوا معاه أو مش زيّه، بس هو كمان عايز يتغيّر وعايز يبقى أحسن، آآ يعملها إزاي؟
أنا طول عمري كنت مفكّر إن دايمًا الرَك بيبقى على ال الشخص لوحده. إن هو مثلًا حتّى لو زي ما بنشوف بقى في القصص بتاعة الأفلام، أو حتّى في الناس اللي إحنا عارفينها، تلاقي مثلًا شِلّة آآ مش عارف شِلّة مش كويسة طلع منهم واحد دكتور، أو طلع منهم واحد مهن
إمم. ما أُمّال إيه الصح؟ آه.
آآ، دي بتبقى حاجات نادرة أوي. أنا شايف إن الصح وعرفت الموضوع ده فعلًا بعد ما خلّصت كُلّية، إن الصديق طريق، الصديق قبل الطريق، حتى الناس اللي بتنجح دي في وِسط ناس مش كويسة، بتبقى مصاحبة ناس في السِر كويسة، وهي اللي بت ب
آه. إمم. آه، فهمتك. إمم، إمم.
بالضبط. يعني أنا أنا في كُلّيتي الناس ال ال اللي اللي يبان إن مستواها مش كويس آآ وفي نَفْس الوقت جابوا درجات عالية جدًا، طلع إن هم كانوا مصاحبين ناس شطّار وكانوا بيساعدوهم في المذاكرة وكانوا بيستشيروهم دايمًا، فدي آه، دي كانت حاجة من آه، دي لازم نؤمن بيها، لازم يبقى مختار صاحب ليه كويس في أخلاق وشطارة وكل حاجة و ويفضل ويفضل معاه، هو ده اللي هيودّيه لحاجة كويسة بإذن الله.
أ آه. آه، ده بالنسبة للصاحب، طَب وبالنسبة للعيلة؟